Sim, tipo assim, para não para mim não ir não iria trê tudo isso por dias, eu pegaria um valor menor para ir pelo menos 3 vezes na semana, entendeu, porque eu já vou 2 vezes na semana para o centro de Madrid bater perna, gastar dinheiro.
Todos os dias? a Hã. Não, mas tem desses planos que são, tipo, algumas vezes por semana? Eu não vejo muito isso.
Sim, sim, é adaptá Não, tipo assim, é adaptável, eu vi que é porque lá, como você é membro, caso você se torna membro para você usar, por exemplo, piscina, eu colocaria no combo a piscina e somente o musculação ali, sabe, é o que eu precisaria.
Hã. Sim. Porque eu fico pensando muito nisso, sabe? A gente fala: "Ah, porque"
Porque a sensação que eu tenho é que eu precisava de desse início desse início, pelo menos de uma parceira e ela quer isso também, sabe? Eu acho que vai juntar essa fome com a vontade de comer. Por quê? A sensação de depois É porque eu só preciso engatilhar, entendeu, e depois eu posso vim para cá.
É. Pode ser bom e pode não ser. Eu por que eu digo isso? É porque é porque, tipo assim, às vezes, você tá a fim de, enfim, treinar com alguém, mas às vezes não sei como é que você vai ser treinando com alguém também. Eu, quando eu tô fazendo musculação, particularmente, eu não gosto de treinar com ninguém. Porque eu gosto de fazer o que eu preciso fazer e n e sair, e ir embora.
E sair, eu também gosto disso, vai ser a minha primeira experiência na verdade, então tipo assim eu estou aberta, por exemplo, para fazer
Porque quando eu tô treinando com alguém, aí a pessoa fica conversando, aí vai, aí tem que ficar aí, você tem que parar, tem que esperar. Assim, pode ser legal, só que às vezes acaba se tro se to uma coisa que duraria 1 hora se transformar em 2 horas.
um cardio ali e acabou. Não, eu quero É, eu não É, eu não quero ficar nisso de "Ai, revezar", eu não quero ficar nisso de revezar, eu quero mais é, tipo assim, uma parceira de treino de do ambiente. "É, ela tá lá do outro lado fazendo, mas eu também tô aí" e aí ela no no cardio a gente se une e faz junto. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade, pelo menos aqui, sem conhecer ninguém e meus horários são muito ruins por conta do trabalho. Então, eh, eu sei que ela vai no horário de dondocas, que é o horário que eu vou depois das 1h, tá? Hum.
Hum. Entendi. Hum. Sim. Não e ainda tem essa p Não e ainda tem essa particularidade. Porque, por exemplo, é muito difícil encontrar alguém que, tipo, treine no mesmo horário que eu, porque os meus horários são completamente diferentes das outras pessoas, então, tinha isso, tinha até uma uma conhecida que ela falou assim: "Ah, não, vamos treinar junto" e eu falava pra ela: "Vamos." Mentira, viu, eu sabia que nunca iria.
Sim. <chuckles> Torcendo pra não ir. Torcendo, <chuckles> não me chama, não me chama, não me chama.
Por quê? <chuckles> Porque eu falava assim Porque eu falava assim: "Gente, mas é porque, tipo, é tanto rolê" Eh, eu ir lá, ir treinar com ela, ó, e tem que fazer o treino dela, fazer o meu treino, aí vai. Aí eu fico assim: "Ah."
Uhum.
É por isso que eu vou fui para o Crossfit de novo. Eu prefiro.
Então, o Crossfit é bom porque traz esse extenso, né, traz esse essa união.
Não e fora que eu não preciso pensar muito, só vou lá, já tá montado o treino, eu já f
Isso que é bom, né, porque tem um amigo meu na Argentina, ele amava fazer o Crossfit e lá na Argentina não tinha, tinha, tipo assim, uma um local, mas é muito longe, né, e aí eu lembro que ele falava bem assim: "Eu sinto saudade do Crossfit, porque todo dia era um novo treino, era um novo circuito, e aí eu não enjoava."
Hum. 1 box só. Sim, com certeza. Isso é muito é muito dinâmico, assim.